ค่ะ คือว่าอย่างงี้นะคะ เราเนี่ยมีปัญหา เรื่องการเริ่มต้น วันในช่วงเวลาเช้า ๆ อย่างเงี้ยค่ะ คือจริง ๆ เราอยากจะปรับปรุงเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยอะนะคะ เอ่อ พอคิดว่ามันก็เริ่มก่อ ก่อสร้างร่าง ปัญหาให้เรา แล้วอะค่ะ คือ เอ่อ เรามีความรู้สึกว่า เวลาเราตื่นนอนมาเนี่ยนะคะ เราก็มักจะกดปุ่ม คือตั้งนาฬิกาปลุกนะคะ แต่ว่าจะชอบกดปุ่ม snooze อะค่ะ ซ้ำไปซ้ำมา อย่างเงี้ยค่ะ จนมันก็แทนที่เราจะตื่นให้มันตรงเวลา มันก็เลยกลับสายไป คือเรากดประมาณแบบ <tsk> หลายรอบมากจนแบบเหมือนเลตไปแบบ เป็นชั่วโมงอะค่ะ เออ แล้วพอตื่นมาเราก็ต้องรีบทำอะไรแบบ เร่งรีบ อย่างเช่น รีบกินข้าว รีบอาบน้ำ รีบแต่งตัว อย่างเงี้ยค่ะ ภายในเวลาที่มันกระชั้นชิด อย่างเงี้ย มันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดตั้งแต่ยังไม่เริ่มวันเลยอะค่ะ เออ คือไม่แน่ใจว่า คุณพอจะมีวิธีหรือ เอ่อ แนวทางอย่างไรที่ทำให้สิ่ง เหล่าเนี้ย คือของเราเนี่ยมัน มันเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่ดี เออ อยากให้คุณช่วยหน่อยได้ไหมคะ?
ค่ะ อืม อืม อือฮึ อืม ค่ะ อืม อือฮึ อือฮึ อืม อื้อฮือ ค่ะ อือฮึ ได้เลยค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ก่อนอื่นเนาะ ก็อยากจะเป็น กำลังใจให้คุณนะคะ อ่า ที่คุณอาจจะแบบ พบเจอปัญหาอันเนี้ยค่ะ เข้า เราก็เข้าใจเลยค่ะว่า บางทีอะเราอาจจะรู้สึกเร่งรีบแล้วก็เครียดมากในตอนเช้าอะ มันจะแย่แค่ไหนนะคะ ปัญหาของการกด snooze อะ มันเป็นสิ่งที่พบเจอ ได้กับคนส่วนใหญ่ทั่วไปเลยค่ะ คนส่วนใหญ่เองก็มักจะทำอย่างงี้เหมือนกันค่ะ ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปอะนะคะ ยังไง เดี๋ยวเราจะค่อย ๆ ช่วยหาวิธีให้คุณน่ะสามารถแก้ไขปัญหานี้นะคะ เอ่อ ทีเนี้ยค่ะ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่า เอ่อ กิจวัตรในตอนเช้าของคุณน่ะค่ะ คุณมักจะมีเวลาว่างประมาณกี่นาที สำหรับทำกิจวัตรในตอนเช้าอะค่ะ? พอจะบอกได้ไหมอะคะ?
อืม ค่ะ อืม อืม อืม ได้เลยค่ะ คือจริง ๆ แล้วกิจวัตรของเราเนี่ย นะคะ คือเราก็ อืม ตื่นเช้ามานะคะ เราจะต้อง จริง ๆ อะ เราตั้งนาฬิกาปลุก 6 โมงเนาะ แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะ มันก็เถล ไถลไปเป็นชั่วโมงเลย อะ อย่างเริ่มต้นวันเนี่ย เราก็จะแบบเหมือนกับสมมุติว่า ถ้าเรา ถ้าเราแบบแย่ ๆ เลยอะ ตื่นก็จะแบบ 7 โมง ใช่ไหม ตื่นมาเรา จริง ๆ อะ เราก็ตั้งใจว่า เออ เราจะตั้ง จ ตื่นมาเนี่ยเพื่อที่แบบเหมือนกับทำ ทำอาหารทานเอง เพราะเราช่วงนี้ เราก็อินกับการทำ ห อาหารทานเองอะเนาะ เอ่อ การทำอาหารของเรา คือด้วยความที่เราไม่ค่อยเก่งเรื่องการทำอาหาร มันก็ เลย จะใช้เวลานานไปสักนิดหนึ่งในการทำอาหาร อย่างเงี้ยค่ะ เออ มันก็จะใช้เวลานาน แล้วเราก็จะแบบเหมือนกับ อะ ต้องอาบน้ำนะคะ แต่งตัว หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะ เพื่อที่จะแบบเหมือนกับ อืม มาทำงาน ค่ะ
ค่ะ อืม อือฮึ อืม อืม อือฮึ อืม อืม โอเคค่ะ แล้วมันใช้เวลาประมาณเท่าไรคะ? ชั่วโมงหนึ่งพอไหม? หรือว่า 1.5 ชั่วโมง หรือว่า สองชั่วโมงครึ่ง? กว่าที่คุณอาจจะออกเดินทางจากบ้าน อะ ตั้งแต่ตื่น อ่า 7 โมงเช้า อย่างเงี้ยค่ะ แล้วอาจจะต้องทำนั่นทำนู่นทำนี่ ใช่ไหมคะ กว่าจะอาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน กินข้าว แล้วก็ออกเดินทางได้เนี่ยค่ะ ใช้เวลา ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไหม? หรือว่ามากกว่านั้นเหรอคะ พอจะบอกได้ไหมอะคะ?
อือ อือ ๆ ๆ คึ คือเราเนี่ย เอ่อ มีควา เอ่อ คือถ้าอยู่ที่บ้านน่ะ สมมุติว่าทำอาหารสักประมาณ 30 นาทีเนาะ แต่ง ตัวกินข้าวอีกประมาณ 1 ชั่วโมง ประมาณ 1.5 ชั่วโมง แบบเนี้ยค่ะ แล้วเราเนี่ยนะคะ ก็จะต้องแบบเหมือนกับไปถึงที่ออฟฟิศให้ได้เนี่ยประมาณก่อน 9 โมง เออ ซึ่ง เรามีความรู้สึกว่า แล้วนี่ นี่ยังไม่รวมเวลาเดินทางนะคะ เออ เวลาเดินทางอีกก็ เป็นชั่วโมงอยู่นะคะ มันก็เลยแบบเหมือนกับเราอะทำอะไรเร่ง ๆ รีบ ๆ ไปหมดเลย มันก็แปล ว่า เราอาจจะไม่ได้ทาน ไม่ได้ทำกับข้าวเอง กินเอง อาจจะแบบเหมือนกับ อะ ไปซื้ออะไรง่าย ๆ ที่ร้านสะดวกซื้อ เพื่อรับประทานอาหารเช้าแบบเนี้ยค่ะ เออ
อือฮึ อืม อืม ใช่ค่ะ อืม อืม โอเคค่ะ อย่างงี้นี่เองนะคะ พอจะเข้าใจนะคะ เราก็เห็นใจคุณจริง ๆ เลยค่ะ ถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบ อืม อยากจะตื่นเช้า แต่มันก็ตื่นไม่ได้เนาะ มันอาจจะเป็นไปได้ว่า บางทีเมื่อคืนเนี้ยเราอาจจะทำงานโหมงานหนักจนเกินไป หรือว่าอาจจะทำงานเครียด หรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไร ต่าง ๆ ก็ได้ ทำให้เราอาจจะนอนดึก หรืออาจจะนอน นอนแล้วก็ตื่น หลับ ๆ ตื่น ๆ แล้วทีนี้อะพอเราตื่นเช้ามา เราก็ไม่อยากจะตื่น สักเท่าไร ก็เลยอยากจะนอนต่อ พอนอนไปนอนมาก็เกิดว่ามันก็เลยสาย ก็เลยไม่สามารถที่จะ อยากจะทำอะไรที่ตั้งใจไว้ได้เนาะ เพราะว่าเราก็จะต้องมาเร่งรีบในการทำงาน เอ่อ แล้วอย่างงี้อะค่ะ คุณมีข้อจำกัดด้านสุขภาพ หรือว่าหน้าที่ตอนเช้าที่จะต้องคำนึงถึงไหม พอจะเล่าเพิ่ม เพิ่ม เติมให้ได้ไหมอะคะ?
อืม อืม อืม ค่ะ อืม ข้อจำกัดเรื่องสุขภาพเองก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีเห็บ อะไรขนาดนั้น หมายความว่าเราไม่ได้มี โรคประจำตัวอะไรอะเนาะ แล้ว แล้ว เอ่อ พวก เอ่อ กิจวัตรที่จะทำตอนเช้า ก็ ไม่ ไม่ได้มีอะไรเป็นกิจจะลักษณะ หมายความว่า คือก็ไม่ได้มีต้องแบบเหมือนกับ เอ่อ เอ่อ ไม่มี ไม่มีค่ะ แต่ จริง ๆ แล้วอะเราก็อยาก มีความรู้สึกว่า เราอยากเริ่ม ต้น วันของ เราด้วยการออกกำลังกายเบา ๆ อะไรเงี้ยค่ะ จะ อาจจะแบบเดินรอบบ้านหรือยังไง อะไรแบบนี้ก็ได้ แต่ว่าก็ไม่เคย ทำได้สักทีเลยอะคุณขา เออ
อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ ออกกำลังกายนี้ไม่มีใช่ไหม? อืม อือฮึ อื้อฮือ ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ ก็ เราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีเนาะ อยากจะทำนั่นทำนู่นทำนี่แหละ แต่ด้วย ภารกิจหน้าที่เนาะ แล้วก็เวลาที่มันจำกัดอะ เราก็เลยไม่สามารถทำได้ เอ่อ แล้วอย่างงี้อะค่ะ ขอสอบถามหน่อยสิคะว่า แล้วก่อนนอนน่ะค่ะ เอ่อ คุณมักจะนอนเวลากี่โมง? แล้วพฤติกรรมก่อนนอนน่ะ คุณติดมือถือไหม? หรือว่าเล่นอะไร อ่า มือถือระหว่างก่อนนอนหรือเปล่า? ใช้ เวลานานหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ย พอจะบอก เพิ่มเติมให้ได้ไหมอะคะ?
อืม อืม โอ้โฮ <chuckles> โอ้โฮ คุณเหมือนนั่งอยู่ในใจ เราเลยนะคะ เราอะติดมือถือมากเลย ก่อนนอนก็จะดูเสพข่าว ช่วงนิ ยิ่งช่วงนี้มีข่าวปัญหาชายแดนอยู่ โอ้โฮ นี่ก็คือเสพไม่หยุด เลยอะค่ะ ก็ดู อะไรเงี้ย ติดตาม เกาะติดชิดขอบจอ ขอบจอที่ว่าก็คือ ข อ จอมือถือนั่นเองอะนะคะ ก็จะมีเล่นมือถือเนี่ยค่ะก่อนนอน อย่างเช่น ถ้าเรา สมมุติเราอะจะนอนประมาณเที่ยงคืน ใช่ไหมคะ เราก็จะดู ดู ดูไอ้เนี่ยค่ะ เสพข่าว ดูมือถือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละค่ะ ก็ใช้เวลาประมาณสัก อือ 1 ชั่วโมงนะคะ ก็เรียกแล้ว แต่จริง ๆ แล้ว อะ วัน อันนี้ 1 ชั่วโมงนี้คือยังดีมากนะคะ ถ้าไถ TikTok เนี่ยนะคะ โอ้โฮ ว อย่างต่ำก็มี 2 ชั่วโมงอะค่ะ แล้วก็แบบเหมือนกับ กำทะ ก็ทำให้การเข้านอนของเราจริง ๆ อะมันเที่ยงคืนเนาะ มันก็จะล่วงเลย เวลา ไปแบบเนี้ยคุณ
อืม อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม อือ อืม อืม อืม โอเคค่ะ อย่างงี้นี่เองนะคะ ก็เข้าใจแหละ เพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบ อยากจะผ่อนคลายอะนะ การที่เราเล่นมือถืออะ มันก็เป็นอย่างหนึ่ง ในการผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะ แล้วก็คลายความเหนื่อยล้าให้เรา อะค่ะ เราก็เลยมักจะเพลิน เพลิดเพลินกับมัน โดยการที่อาจจะตั้งใจว่า จะนอนเที่ยงคืน พอเล่น TikTok โดยเฉพาะ TikTok เนาะ ที่เขาแบบจะมีคลิปอะไรแบบว่าน่าสนใจ ๆ นะคะ แล้วก็ทำให้เราเพลิดเพลิน ก็เลยเลยเวลาในการนอนไปตี 1 ตี 2 พอจะตื่น 6 โมงเช้าก็เลยตื่นไม่ได้ ก็เลยต้องตั้งนาฬิกาปลุก <chuckles> เอ่อ แล้วก็เลื่อนนาฬิกาปลุกเป็น 7 โมง ก็เท่ากับว่าจริง ๆ คุณนอนเพียงแค่ 4 ชั่วโมงเองนะคะ จริง ๆ แล้วอะการนอนที่มี ส เพื่อ เพื่อ ล ที่จะมีคุณภาพ ก็ควรที่จะนอนประมาณ 6 ถึง 8 ชั่วโมงนะคะ ดังนั้นไม่แปลกเลยค่ะ ที่คุณอาจจะแบบ ไม่อยากจะตื่นในตอนเช้าเนาะ แล้ว ก็มาเร่งรีบในตอนเช้า อันนี้ก็เข้าใจและเห็นใจคุณเลยค่ะ ถ้าอย่างงั้นนะคะ เราขอแนะนำคุณอย่างงี้ได้ ดีไหมคะ เอ่อ หัวใจ ค่ะ สำคัญนะคะ ก็คือ อืม การจัดการกับการนอนนี่แหละค่ะนะคะ เราควรที่จะแบบว่า นอนให้มันเป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ พยายามเข้านอนให้มันได้ประมาณ เอ่อ 5 ทุ่มเนาะ เพราะว่าคุณจะได้ตื่นนอนมาประมาณ 6 โมงเช้าอะค่ะ เอ่อ เพราะว่าอย่างงี้ค่ะ หากว่าเรานอน อ่า ประมาณเที่ยงคืน กว่าเราจะหลับอาจจะใช้เวลาสัก 0.5 ชั่วโมง หรือว่า หนึ่ง ชั่วโมง เพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะนอนหลับได้จริง ๆ ประมาณก่อนเที่ยงคืนหรือว่าเที่ยงคืน ดังนั้นถ้าหากว่า เรานอนเที่ยงคืน ตื่น 6 โมงเช้า มันก็จะเป็นเวลา 6 ชั่วโมง อย่างเงี้ยก็จะถือว่า เป็นการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะ แล้วนอกจากนี้อะ ก่อนจะนอนค่ะ ก็พยายามลด เอ่อ พวก Social แต่ว่าก็ต้องมีระเบียบวินัยนะคะ พยายาม เอ่อ ดูแค่ 0.5 ชั่วโมงนะคะ หรือว่าจะเท่าไรก็แล้วแต่ค่ะ สมมุติว่าคุณขึ้นนอนอาจจะสักถี่ 4 ทุ่มเนาะ อะไรเงี้ย คุณอาจจะให้เวลาตัวเองสัก 1 ชั่วโมงก็ได้ค่ะ แล้วเสร็จแล้ว 5 ทุ่ม คุณก็ควรที่จะ เอ่อ ปิดมือถือ แล้วก็นอนได้แล้วค่ะ เพราะว่ากว่าจะนอนหลับอีกที ก็อาจจะเกือบเที่ยงคืนเนาะ เพราะฉะนั้นน่ะ เวลาที่คุณดูเสิร์ฟ เสพสื่อ Social อะ ก็ควรที่จะให้เวลาไม่เกินเนี้ย ไม่เกิน 5 ทุ่ม แล้วก็พยายาม เอ่อ ลดแสงสีฟ้า ที่มันอาจจะไปลดสาร Melatonin ที่มัน เอ่อ ผลิต อ่า ให้สมองของเราอยากจะง่วงนอน อะไรแบบเนี้ย ก็ลองแบบนี้ไปก่อน พอจะได้ไหมอะคะ?
อืม อืม อืม ใช่เลย เออ ใช่เลย อา ค่ะ อืม ๆ อืม ได้เลยค่ะ อืม อืม อืม อืม อา เออ ค่ะ อืม อืม ๆ อืม ค่ะ เออ จริง ๆ วิธีที่คุณแนะนำมาเนี่ย เออ เราว่ามันน่าจะได้ผลจริง ๆ แล้วเราคิดว่า เราอะ ค ก็ควรจะต้องเริ่มทำอะไรแบบนี้แล้ว ไม่อย่างงั้นนะคะ เราเองอะจะเริ่มต้นวัน วันใหม่เช้าของเราเนี่ย ด้วยแบบเหมือนกับ เอ่อ เอ่อ จิตใจที่ห่อเหี่ยว ไม่ใช่ห่อเหี่ยวสิ แบบเหมือนไม่กระปรี้กระเปร่า ไม่กระฉับกระเฉงเลย อะไรเงี้ยค่ะ คือไม่มีพลังไปทำอะไรต่อเลย เพราะว่าบางจริง บางที จริง ๆ แล้วอะนะคะ มันก็เป็นเรื่องของคุณภาพการนอนของเรา ที่ไม่ดีด้วยอะนะคะ อืม ๆ ได้เลยค่ะ ยังไงเราจะนำวิธีที่คุณแนะนำเนี่ยไปปรับใช้ดูนะคะ
ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม อือ ค่ะ ใช่ค่ะ อือ ค่ะ อืม แล้วก็นอกจากนี้เนาะ พอเราปรับในการเล่นมือถือของเราลดลงได้แล้ว แล้วก็ปรับเวลาในการนอนของเราได้แล้วค่ะ คุณอาจจะ แบบนี้ก็ได้ค่ะ คุณอาจจะนอนสมาธิเนาะ อาจจะใช้เวลาสัก หนึ่งถึงสอง นาที หรือว่า ใช่ค่ะ เราสามารถทำสมาธิได้ทุกอิริยาบถเลยอะค่ะ ไม่ว่าจะนั่ง ยืน นอน เดิน หรือว่าขณะแปรงฟัน หรือว่าล้างหน้าก็ได้ค่ะ หัวใจสำคัญก็คือ ให้เราอะจดจ่ออยู่กับการกระทำนั้นของเราอะค่ะ อย่างเช่น เวลาที่คุณนอน ใช่ไหมคะ คุณอาจจะนอน แล้วก็ กำหนดลมหายใจ ล ดูลมหายใจเราอะว่า เอ่อ กำลังหายใจเข้านะ ก็ให้รู้ว่าเราอะกำลังหายใจเข้า แล้วก็หายใจเข้าช้า ๆ ลึก ๆ พอหายใจออก ก็ให้เรารู้ว่า ห เราอะหายใจออก เวลาทำใหม่ ๆ คุณอาจจะไม่ต้องทำเวลานานมากก็ได้ค่ะ อาจจะ 1 นาทีหรือ 3 นาที หรือ 5 นาทีก็ได้ เผลอ ๆ พอคุณทำอย่างงี้ไปเรื่อย ๆ คุณอาจจะแบบ เอ่อ เหมือนกับว่าคลายความคิดวิตกกังวล หรือว่าความเครียด ที่มันสะสมมาในระหว่างวัน และอาจจะทำให้คุณน่ะ นอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีเนี้ยค่ะ พอตื่นมาในตอนเช้าเนาะ ก็แนะนำอย่างนี้ค่ะ ให้คุณน่ะหาน้ำมาตั้งไว้ข้าง ๆ เตียงสัก สักขวดหนึ่ง พอตื่นเช้ามาปุ๊บ อืม ว่าคุณน่ะตื่น ตื่นมาแล้วก็ดื่มน้ำสัก 1 แก้วที่คุณเตรียมเอาไว้ หลังจากนั้นก็ยืด กิ เส้นยืดสายค่ะ เพื่อให้ กล้ามเนื้ออะมันคลาย แล้วก็ออกไปเปิดหน้าต่าง ค่ะ เปิดม่านเพื่อรับแสงแดด แล้วก็รับวิตามินดีในตอนเช้าค่ะ เพื่อที่จะได้ให้ร่างกายมันสดชื่น อะไรแบบนี้อะค่ะ พอจะได้ไหมอะคะ?
ค่ะ นอนสมาธิเหรอคะ? อ๋อ อ๋อ เออ ๆ ค่ะ อืม ๆ อืม อืม อืม อ๋อ ค่ะ เออ เออ เออ อ๋อ ได้เลยค่ะ โอ้โฮ จริง ๆ แล้ว คือคำแนะนำที่คุณแนะนำมานี่ ก็คือแบบเหมือนกับ จริง ๆ มันสามารถทำได้ง่าย ๆ เลย แล้วเราเองก็อาจจะมองข้ามไปเลยด้วยก็ได้อะนะคะ คือ โอเคค่ะ เราจะ เอ่อ นำคำแนะนำนะคะ แล้วก็เคล็ดลับดี ๆ ที่คุณแนะนำมาเนี่ย ไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แล้วเราก็หวังว่า เราอะจะสร้างนิสัยเช้า ๆ แบบได้ง่าย ง่ายเป่ะ เป็น เพื่อเริ่มเป็นกิจวัตรของเราได้อะนะคะ ยังไง วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ แล้วก็สวัสดีนะคะ
ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ ก็หวังว่าข้อมูลที่ให้ไปนี้เนาะ ที่แนะนำไปเนี้ย จะเป็นประโยชน์สำหรับ คุณนะคะ ถ้าหากว่ามีอะไรคืบหน้า ก็สามารถมาปรึกษาเราได้เลยนะคะ วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณค่ะ สวัสดีค่ะ